เราก็แบบ เฮ้อ จะทำได้ไหมเนี่ย กระบองเพชรฉันก็เคย เลี้ยงมาแล้ว ก็ยังตุยเลย อันนี้คือจะกี่ จะไปได้กี่น้ำ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็แบบเหมือนกับ อ ก็คือเราก็แบบเหมือนกับ คิดว่าเราทำไม่ได้ อันนี้ก็คือแบบเหมือนกับเป็นการแบบเหมือนกับ ลดทอนประสิทธิ ภาพของตัวเอง อะเนาะ ใน เรื่องนี้ ใช่ไหมคะ เออ ใช่ ทีนี้ก็ แต่ว่าก็ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้วเราก็ เรามีความรู้สึกว่า ก่อนหน้านั้นที่น้องเราเขาเลี้ยงดู อะไรอย่าง เงี้ย เรามีความรู้สึกว่า เออ มันก็มีความรู้สึกดี หมายถึงว่า เราเดินผ่านไปผ่านมา เงี้ย มันก็ เออ มันก็ชุ่มชื่น สดใส อะไรเงี้ย แบบเหมือนกับมันก็ มันก็สดชื่นอะเนาะ เพราะมีอะไรเขียว ๆ อยู่ในบ้าน เราก็มีความรู้สึกว่า เออ มันก็ อืม ใช่ ๆ เอ๊ะ เราบอกหรือยังนะว่า ต้น ต้นนี้คือต้นอะไร? มันคือต้นยางอินเดียนะคุณ
อืม อือ ๆ ๆ อา โอ้ เข้าใจ ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม ก็ต้นไม้อะเนาะ น่ารัก อืม ใช่ ธรรมชาติ ๆ อืม ยังไม่ได้ เธอ เธอ เธอ เธอบอกมาเป็นปริศนา ก่อน ไรเงี้ย เออ ๆ ไหนบอกไม่ รู้เหมือนกันว่า มัน คืออะไร <laughs>
<laughs> อา เฉลย เฉลยแล้วกัน <chuckles> มันคือต้น มันคือต้นยางอินเดียค่ะคุณขา เออ มันคือต้นยางอินเดีย มันก็เป็น เออ ใช่
ต้นยางอินเดียเหรอ? มันเป็นยังไงอะ? ไม่เคยได้ยินเลย